Oye, pues, fíjate que tengo esta sensación de que hace poco rompí, bueno, no hace poco, ya llevo un tiempito que rompí con una pareja que era como que mi primer novio. Yo nunca había tenido novio y fue como la primera relación que tuve en mi vida. O sea, sí había tenido amigos y esas cosas, pero, pues, novio, novio así, novio, no. Entonces, como que estuve 2 años con esta persona y sentí como que ya había adaptado mi vida, mi rutina a esta persona, y de repente que ya no esté, me hace sentir perdida, porque es como de que ya no sé realmente quién quién soy, o sea, me visto diferente, las cosas que pienso llegan a ser muy diferente, la música que que que escucho es es totalmente diferente a lo que escuchaba. No es del todo malo, porque si bien ha ampliado mi panorama, hay cosas que ya no ya no reconozco, o si me gustan, piezas que compré cuando estaba con él. Ah, porque para esto, am, yo empezaba a andar con él, eh, tenía una forma de vestir, pero como que más, por así decirlo, más, eh, coqueto, más afeminado, más <chuckles> como como yo. Pero cuando empecé a andar con él, eh, me acostumbré más a como él me compraba ropa, era me regalaba ropa de que, "Ah, pues, usa usa esta playera, usa estos shorts", como que ahora con la mayor cantidad de prendas que tengo son más como de chico, son más como de de de bato y son muy grandes, ¿no? Yo con él subí mucho peso mucho de peso, llegué a pesar 80 kilos y ahorita ya, pues, ya recuperé mi peso, ya otra vez estoy en 60, pero esa ropa ya es muy grande, y ya ya no me representa. Como que me siento me siento perdido, no sé qué me puedas ayudar con esto.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Mm. Sí. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Claro, pues mira, el el el punto primordial es saber cuándo notas estos cambios en tu identidad, ¿lo puedes describir?
Han Claro claro, yo siento estos cambios desde que terminamos, o como 1 mes después, 2. Ya dije: ''Oigan, esto ya no va con m-m-migo, ya esas prendas ya no ya no soy yo, esto ya no'', o, pero me pongo a pensar, ¿qué era yo? ¿Qué era yo? Porque estuve 2 años con esta persona y, ¿qué era yo antes de él? ¿O me he perdido muy rápido, o tal vez mi personalidad no estaba suficientemente establecida, que fue muy rápido perderla? Y-y creo que fue después de 2 meses que, mm, empecé a cuestionar así.
Ujú, ujú. Claro, pues aquí el lo mejor que te pudo haber pasado es haber salido de esa relación, que estaba creando una situación de cambiarte en lo que es tu esencia, ¿no? O sea, eso es lo que básicamente, eh, tú perdiste tu identidad porque te a adoptaste una identidad que no era la tuya, ¿no lo consideras así de alguna manera?
Pues, yo yo lo veo más como de la forma en la que traté de adaptar mi personalidad poco a poco, a lo que a él le gustaba, para no no generar conflicto con esta persona. O sea, si bien ya no estoy con él y qué bueno, pero sí está como que s cegada por hacerlo feliz y por no generar esta es estas discusiones, que me fui adaptando a lo que él quería y fui perdiéndome poco a poco.
Claro. ¿Era mayor que tú esta persona?
Am, sí, pero no mucho, era como, mm, 1 año, 2 años mayor que yo.
Ah, no. No no es no es mucho, es algo, eh, considerable y está dentro del rango de lo normal. Y, bueno, ¿qué hábitos o roles, o actividades sientes que perdiste aparte de tu vestimenta?, eh, ¿dejaste de tener alguna relación con amigos, con amigas? Porque, bueno, evidentemente, si Tu manera de ve de vestir le incomodaba porque, así como lo comentas, de ser más, pues, más sexy, más sensual, seguramente un poco más de escote o un poco más de, no sé, que, mm, que se vea un poquito más la piernita o algo así, y eso a él le incomodaba, tal vez, a apelaba a eso, a su inseguridad o tal vez, a que era muy celoso y que él prefería mejor hacer esa inversión en ropa que que te identificara más con su forma de ser y y con esas vestimentas holgadas que, pues, para ti ya no, eh, pues, no no son de tu gusto. Entonces esa parte sí hay que identificarla, sobre todo, ¿qué fueron los hábitos que tú cambiaste y actividades que sientes que perdiste? ¿Qué me puedes decir?
Yo creo que las actividades que perdí fue precisamente como que, am, yo antes salía de fiesta, no mucho, no excesivamente, pero sí iba de fiesta con mis amigos, pero también había un punto en el que a él no le gustaba, yo lo invitaba a él a que fuera conmigo, pero a él no le gustaba. Fue escasas veces y trataba como de no era grosero, pero no convivía mucho con mis amigos, ¿no?, como que me decía: "Vamos afuera a platicar", o: "Vamos a vamos por comida y ahorita volvemos", y ya ya no volvíamos, ¿no? Y justamente creo que también cuando ya era de, no, pues ve tú, se volvió muy pesado porque, ah, era como esta rutina de que yo salía, y le decía: "Ya me voy a con mis amigos", y ta ta ta. Y me decía: "Sí, está bien". Ah, y ya no me contestaba hasta el mediodía del siguiente día, ¿no? Me decía como me contestaba muy cortante y eso porque yo iniciaba la conversación, de que, ay, estuvo bueno, ta ta ta. Dice: "Ah, qué bueno". "¿Y cómo estás?". "Bien". "¿Y qué haces?". "No, pues nada". Y ya era sí, y hasta el día siguiente, ya me hablaba normal como de, hola amor, ¿cómo estás?, y cosas así, como digamos que si yo salía el viernes, el sábado me contestaba seco y el domingo ya me hablaba normal. Y como que, precisamente, adapté mi rutina porque no me gustaba sentirme así de que me hablara seco o cosas así que ya no salía, como que evitaba salir para sentirme como que me estaba hablando feo.
Ujú, ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Mm. Sí. Mm. Claro, y eso, pues sí, y definitivamente a afectó tu día a día, ¿no?, y sobre todo tu ánimo. Tan es así que, eh, pues, eh, no sé, tal vez comían demasiado, que subiste 20 kilos de peso, entonces eso desajustó completamente tu estilo de vida. Entonces, ¿hay, eh, alguna razón que tú puedas identificar de por qué terminaron la relación?
Pues, justamente eso está muy triste porque yo no lo terminé, e él me terminó a mí, o sea, él un día justamente agarró y me dijo me mandó un mensaje, decía: "Ya me aburrí, ya no quiero ya no quiero nada". Y y yo me quedé como: "¿Cómo cómo que ya te aburriste? O sea, ¿cómo?". Y le llamé y no me quiso contestar, y era como: "No quiero hablar de eso en este momento". O: "No quiero que me llames y ya". "Pero dame una explicación". Y dijo: "Pues ya, me aburrí y ya eso eso es todo". Eh, en parte, yo le agradezco, porque precisamente, como era mi primera relación, yo no sabía cómo terminar una relación, y ya también sentí un punto ya de que ya estaba mal, ya estaba muy hostigada, porque siempre hacíamos lo mismo y siempre estábamos como que en esta burbuja, aislados. Me daba ya pena salir con mis amigos porque, pues, también ya estaba muy subida de peso y ya no me reconocían o ya no era lo que yo era. Entonces, ya también estaba como que encerrada en su mundo, pero no sabía cómo salir. Y justamente él él me abrió la llave y fue como: "Vete", pero ah, ah, pero me siento así como de: "Me adapté para ti y ya f soy libre soy libre, pero ya no sé cómo volver a a mí a mí". O sea, si yo hubiera terminado con él, tal vez hubiera sido más fácil, pero también él terminó conmigo y digo: "Ay, no puede ser, ¿qué qué qué pasó?". Como que me siento en shock.
Ujú. Mm. Ujú. Claro. Claro, claro. Sí, claro. Ujú. Ujú. Claro, pues, mira, esto es algo normal, con esto no quiero decir que está bien, o sea, es normal. Entonces, sucede muchas veces cuando una relación seguramente tú te diste cuenta que era una relación muy tóxica. Y que, la verdad que fue una bendición que te hayan terminado, porque si no, de todos modos, más bien, sino, ¿cuándo hubieras tú salido de esa, eh, de esa relación tóxica? Y que fue como que tu válvula de escape y que ahora tienes la posibilidad de poderla aprovechar, sobre todo para reinventarte. Y algo muy sano que, eh, pudiera aconsejarte sería que donaras toda esa ropa que él te obsequió y que vayas eliminando a todos aquellos recuerdos que generen una conexión mental con él, y digo, no vas a poder evitar, mm, ir a algún lugar o estar en algún sitio donde estuviste con él, pero bueno, ayuda mucho a que vayas. Incluso, pues, esa ropa seguramente ya no te queda, entonces, ¿para qué conservarlo, no? Entonces, puedes hacer una muy buena obra, ofrendas esa ropa, la obsequias y te empiezas a reconectar con lo que tú eres y con lo que verdaderamente eres, ¿qué tipo de mujer quieres ser? O sea, habrá alguien en este mundo que te valore tal y como tú eres y que recuperes esas pequeñas actividades propias, paso a paso, que empieces a tener tiempo para ti, que empieces a consumir aquello que que tú consideras que es sano para ti, en cuanto a tiempo, en cuanto a gustos, en cuanto a algún viaje, y no tener esa codependencia de una persona, ¿qué opinas?
Creo que está está perfecto, porque también, eh, tenía ese plan de: "¿Qué voy a hacer con esta ropa si esta ropa no me representa a mí?". O sea, tú ves cómo me vestía ahora y cómo he vuelto a a mi estilo normal, y esta ropa no no soy yo. Entonces, creo que está bien ese aspecto de que deshacerme de ella. Yo planeaba dárselo a mi hermano, no sé qué opi
Bueno, eh, dársela a tu hermano, si eso consideras que no te va a afectar, i incluso hasta te podría servir como decir, eh, "Pues gracias, vestiste a mi hermano, ¿no?". <chuckles> O sea, hasta como sentirte sentirte agradecida, ¿no? Y decir: "Mira, <chuckles> ¿ya viste?". Ahora, eso es como, digo, en el buen sentido de la palabra, es hasta como una pequeña revancha por esos 2 años que tomó de ti y lo que sucedió. Ahora, pues, permíteme también felicitarte por tu esfuerzo y por tu dedicación, y haber recuperado tu peso que, pues, sí, una mujer con determinado peso no se siente cómoda con otro mayor, pues, qué bueno que regresaste, y eso es un gran mérito para ti. Entonces, eh, ahora que tengas esos límites, que veas las expectativas, incluso con alguna otra pareja que llegue a tu vida para que no te cambie, porque si no, entonces imagínate, vas a estar cambiando de acuerdo a lo que la otra persona quiera que tú seas.
<laughs> Sí, sí, sí. Sí, creo totalmente. Yo digo que fue como que ese aspecto de que era muy manipulable, porque era como que la primi primera relación que tenía, pero también como que fue mi evento canónico y sí me dejó como que muchas enseñanzas para ver en el futuro algo que no quiero que se repita, no quiero volverme a <chuckles> perderme a mí. Creo que sí tomaré muy bien lo de eh, <chuckles> estabas, vistiendo a mi hermano como una revancha <chuckles> de lo que pasó. Y totalmente con con todos los consejos que me diste de que estoy recuperándome poco a poco, y también es como que un gran logro que me <chuckles> reconozcan que sí he he he recuperado mi peso, que también no fue fácil, pero, pues, me hace sentir más cómoda siendo yo otra vez, y realmente te agradezco que me dieras tu punto de vista sobre la situación.
Claro. <chuckles> <chuckles> Sí. Me imagino. Pues déjalo como como una raya que empieza a tener el tigre en una jornada larga que vas a vivir y y fue la novatada.
Fue la novatada. Sí, creo que sí, me tocó y tengo <chuckles>
Y salió barata ¿eh? O sea, salió barata porque, eh, pu podrías seguir ahí esclavizada.
Ay, sí, pero, bueno, yo agradezco ya no estar ahí, y, ah, y te agradezco a ti por haberme escuchado.